Olha, hoje eu preciso aqui de um aconselhamento teu, pois eu estou com muito trabalho e estou um pouco estressado, sabe? Precisando tirar umas férias mesmo que pequenas, de poucos dias com a família, para tentar relaxar, né. Mas que realmente eu possa não me estressar com nada, sabe? Relaxe a 100%. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais assertiva? Eu preciso de um aconselhamento, para não errar na minha escolha.
Hum. Hum. Entendi. Hum, vamos lá, né, tem uma responsabilidade boa aí, né, eu vou eu vou tentar te ajudar. Eh, me conta um pouquinho mais em relação a a, como é que seriam então essas férias? É uma v vo vo você queria férias curtas, ou realmente aquelas férias de de 15 dias, né. Eh, que tipo de férias você tem em mente?
<laughs> Obrigado. Não, férias curtas de 4 dias, no máximo 5 dias, coisas assim, realmente só pra eu desconectar um pouco e desestressar, sabe? Eu não posso ter nenhum estresse, porque eu estou com uma demanda muito forte de trabalho, e eu queria uma desconexão, para quando voltasse ao trabalho eu já estivesse assim, sabe, zen, com a mente limpa, pronta para
Entendi. Dá uma uma um detox, né, do trabalho.
exatamente, é o que eu estou precisando.
Uhum. E você você iria com a família, só você, como é que funcionaria essas férias ai?
Isso, iria eu e minha esposa, que ela também está vejo que ela está precisando também dar um break dar uma boa parada, e iríamos assim, de repente, um um resort, algum lugar que tenha uma boa vista, uma boa piscina para a gente ficar relaxando, que tenha um spa.
Uhum. Uhum. Ah legal e você você mora, eh, você mora aonde?